Allora parliamo un po' di di valori e di anche un po' stile di vita, ma dimmi com'è che il tuo lavoro riflette, se effettivamente li riflette, i tuoi valori personali?
Mh-mh. Mh. Allora diciamo che, ehm, al lavoro il lavoro attuale, uhm, devo dire, uhm, che li riflette, uhm, alla grande. Mhmm, però, uhm, devo fare una premessa su questa cosa. Uhm, sono arrivato al punto diciamo, uhm, di avere la consapevolezza, uhm, che il mio lavoro appunto riflettesse questi lavori dopo averne cambiati un bel po', ecco. Quindi sì, è stato un ass un bel percorso durato poco meno di 10 anni. Perché io mh-mh.
Ottimo. Okay. Ma, perché proprio non erano dei lavori che si allineavano ai tuoi valori e quindi poi hai capito okay. E quindi in un certo senso ti ha anche aiutato a capire quali fossero i tuoi valori, fare così tanti lavori diversi. Ottimo.
Proprio così. Sì. Esattamente. Bravissimo. Infatti io, uhm, ho iniziato a lavorare a 25 anni e adesso ne ho ehm, scusami, a 19 anni e adesso ne ho 29. Quindi, uhm, sì, all'incirca sono passati 10 anni, ehm, i mie i miei primi lavoro i miei primi lavori sono stati in contesti, mhmm, ehm, molto diciamo tradizionali, ecco, diciamo così, quindi, uhm, c'era il capo, c'erano noi eravamo i dipendenti, quindi uhm, poi c'erano, sai, le solite figure, uhm, Io l noi le le diciamo, riconoscevamo con un appellativo un po' volgare, però diciamo che chiamiamoli i lecchini ecco; ehm, tipico ambiente italiano che ho, uhm, comunque, mhmm, rivisto in vari uhm, comunque, uhm, in varie aziende in cui ho lavorato, e soprattutto mhmm, questo ad esempio è un aspetto di un'azienda che va completamente contro i miei valori ecco, quindi
Okay. Mh, capisco. Capisco cosa intendi dir L'idea proprio di avere dei colleghi che abbiano questo tipo di tendenze, ma quindi, effettivamente, non si parla solo dei valori diciamo che esprime l'azienda, ma anche proprio i valori dell'ambiente, quindi delle persone che hai che hai attorno e che cos'è che effettivamente ti dava così tanto, ehm, fastidio oltre a questa logica, diciamo dell'essere sempre lì, appunto a fare i lecchini, come si suol dire. Per a altre cose anche?
Sì. Bravissimo. Sì. Proprio così. Ecco, perché certo. Sì, sì, sì, assolutamente. Mi sono accorto che, in questi in queste realtà vige il fa la totale assenza di, ehm, meritocrazia. E quindi, per forza di cose, l'azienda è me è un'azienda mediocre dove, se uno vuole impegnarsi a fare il proprio lavoro bene, e dimostrare anche a se stesso che, uhm, comunque ha u ha un valore il suo lavoro e comunque ci c'è della crescita, ecco questa cosa non può accadere perché comunque, verranno sempre messe davanti le persone magari che ehm, appunto lecchine, che fanno l
Mh. Mh. E dimmi, tu all'inizio effettivamente, avevi subito, si può dire la consapevolezza che fosse un problema, diciamo sistemico, quindi legato a come funzionava l'azienda o a ti sei anche messo in dubbio tu dicendo: "Ma magari non sono bravo in quello che sto facendo." Cioè, ti stava dando anche delle ripercussioni da questo punto di vista il trovarti in un ambiente del genere?
Mh-mh. Allora, effettivamente ho avuto, uhm quello che mi ha fatto capire che comunque stavo facendo il mio lavoro fatto bene sono stati intanto, uhm, i colleghi molti colleghi che mi confermavano questa cosa senza che io glielo chiedessi. Poi sono stati anche, ehm, le ti le il tipo di mansioni che mi venivano appunto date. Mi venivano date mansioni complesse, comunque che non venivano date a persone, comunque, che in tra virgolette, “non erano in grado di farle”; e in più anche c comunque, i risultati economici. Nel giro io ho lavorato in quell'azienda per 6 anni e in 6 anni ho ricevuto 6 aumenti. Quindi, uhm, a questo per me è un indicatore di, ehm, comunque, ehm, uhm, che che il lavoro lo sapevo fare, ecco; perché, mhmm, sai, non danno gli poi soprattutto in Italia, non danno gli gli aumenti così facilmente, ecco. C'è gente che aspetta 20, esa capi eh.
Okay. Eh certo, assolutamente. Eh no, assolutamen C'è gente che veramente, 6 aumenti in 6 anni, assolutamente, d direbbero che si tratta di fantascienza, in un certo senso. E quindi che cos'è che comunque, a fronte di una cosa che sembra essere positiva, alla fine ti ha comunque fatto dire vedevi che gli altri, pur facendo meno, ricevevano anche dei d d insomma, ricevevano trattamenti anche migliori?
Eh. Cer Assolutamente, infatti. Sì. Mh-mh. Sì. Più che altro No, uhm, allora non tanto come trattamento economico, perché come dic ti dicevo economicamente, uhm, non non potevo lamentarmi in quel in quel in quell’ambiente. Più che altro come ehm, in in sotto 2 aspetti principalmente: quello delle responsabilità, perché notavo che questi personaggi magari io ero lì da 4 o 5 anni, questi qua arrivavano e dopo 1 anno diventavano figure, uhm, non dico menageriali però con delle responsabilità. Esattamente, senza saper fare le cose però. E quindi, ehm, dicevo
Mh-mh. Però più importanti comunq Anzi, magari affidandoti al lavoro che facevi tu da quel punto di
A addirittura chiedevano a me per molte cose, quindi questa co cioè poi dici: “Scusa ma tu sei il mio capo, sei il mio responsabile, in teoria dovresti dirmelo tu, non dovrebbe essere il contrario. Poi sei arrivato ieri, cosa "cioè hai capito? Quindi poi questa questa si mh-mh, assolutamente, questa situazione crea frustrazione e infatti uhm, poi vabbè tante altre vici vicissitudini varie, anche comunque la mancanza di organizzazione, il fatto di non dare fiducia alle persone; questi sono altri esempi di, ehm, luoghi di lavoro
No, ti può essere frustrante, assolutamente. Tu sentivi non soltanto di f dare fiducia nei tuoi confronti. Mi parli, quindi in generale come atteggiamento, cioè ti sentivi che fosse un'azienda che non riusciva a dare fiducia ai propri dipendenti, c'era un capo che ti stava sempre con il fiato sul collo, che non si fidava sostanzialmente della tua capacità di lavorare in autonomia.
Mh-mh. Sì. Sì. Mh. Allora personalmente n nel mio caso no, però comunque, ehm, mhmm, c'era questa situazione con alcuni e e, uhm, lo vedevamo ecco, quindi ehm, nel senso se non capita a te non significa che non capiti in generale, quindi
Ma soprattutto non significa che poi non ti provochi disagio anche vederlo capitare agli altri, magari anzi ti senti proprio in difetto perché non puoi aiutarli.
Assolutamente. P e e anche perché mh-mh. Proprio così, anche colleghi comunque che diventavano poi amici con gli anni mhmm, dispiaceva vedere questa situazione. Ecco, ehm, tutte queste cose mi hanno fatto capire venire alla conclusione che non era il posto in cui io volevo passare magari degli anni, e, ehm, comunque non si rifaceva con i miei valori personali. I
Ma c'è stato un momento che pensi che sia stato illuminante per farti capire questa cosa o è stata una consapevolezza che, in un certo senso, hai acquisito, nel corso degli anni vedendo un po' quello che succedeva?
Mh-mh. Beh, in in realtà sì, più una consapevolezza che ho acquisito nel corso degli anni. È stata un po' un processo, devo dire. Non è stata una cosa dall'oggi al domani. Sono stati tanti eventi che mi hanno fatto ragionare; sai, poi, uhm, quando si è più giovani si è un po' più ingenui, non ci si rende conto di determinate cose, di te di determinate situazioni. Poi col senno di esattamente. Poi col senno di poi maturando, mhmm, ci ci si guarda indietro e, uhm, diciamo, si uniscono i puntini delle delle cose, si si capiscono determinate dinamiche, come dicevi tu. Mh.
Cer Dinamiche anche, cert Proprio riguardando indietro effettivamente tu lo rifaresti, pensi che comunque ti ha portato dei vantaggi, ti ha portato un po' più di consapevolezza o eviteresti se potessi farlo?
Mh-Mh. Beh allora, mhmm, come tutte le cose nella vita, ehm, le esperienze ci portano al punto in cui siamo adesso, quindi, ehm
Ciò che non ti uccide ti fortifica, come si dice.
Esattamente, probabilmente se non avessi vissuto quelle cose avrei una mancanza, un gap sotto questo aspetto e l'unico modo per colmarlo sarebbe appunto viverle, quindi, non rimpiango le esperienze negative che ho avuto perché io sono una persona che nella vita crede credo molto che le an le esperienze del n negative nella vita abbiano tantissimo da insegnarci. Quindi dobbiamo abbracciarle e comunque accettarle perché capitano a tutti, ehm, non sarei la persona che sarei oggi senza quelle esperienze, quindi, mhmm, mi mancherebbe la consapevolezza, ehm, di ehm, di capire appunto determinate situazioni. E magari non non sarei riuscito a trovare il posto che sono appunto riuscito a trovare nel nell'ultimo anno
Certo. Assolutamente sono sono molto d'accordo. Eh, infatti per tornare anche alla situazione attuale, oggi invece mi sembra di capire che invece ti senti comunque allineato, uhm, nel tuo lavoro con i tuoi valori. Pensi sia perché hai trovato il posto giusto? O perché hai anche un po' cambiato il tuo atteggiamento insomma, magari comunichi più chiaramente i tuoi valori, uhm, sei più esplicito? Fammi capire. Mi anda
Esatto. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Sì. Allora un po' entrambi, ti dico la verità, perché comunque, mhmm, intanto essendo mhmm, tornando al discorso della consapevolezza, essendo passato diciamo da quel capitolo della mia vita in cui comunque lavoravo in ambienti abbastanza no, non tossici okay, però comunque, mhmm, con un gr con un con un alto margine di miglioramento, sotto questo punto di vista, okay Esatto. Ehm, diciamo che ho focalizzato la mia ricerca del nuovo lavoro in un posto comunque che, ehm, soddisfacesse, uhm, il più possibile, appunto i miei valori, ecco, l riflettesse i miei valori. E in realtà ho s
Mh-mh. Nemmeno sani, nemmeno E esatto. Mettiamola così, sì.
letteralmente scartato un po' di posti, anche vabbè poi sai, si va si fanno varie valutazioni come la distanza, il salario, ehm, la possibilità di fare smart working eccetera. E diciamo che ho trovato il mio equilibrio in questo lavoro perché è veramente intanto un ambiente giovane
Cer Ottimo.
quindi siamo tutti ragazzi tra i 20 e i 35 anni. A parte che vabbè non, uhm, anche se ci fossero persone più grandi non non è tanto quello, però comunque io ero sempre stato abituato
È più la la l'ambiente, diciamo è più la- la mentalità ecco che
Esatto, io esatto, una mentalità un po' più giovane, un po' più fresca. Io comunque ero sempre stato abituato a lavorare con magari cinquantenni, sessantenni che appunto erano la maggior parte dei miei colleghi, in un ambiente operaio, e, uhm
In cui ti sentivi anche un po' un pesce fuor d'acqua.
i discorsi i Esatto, i discorsi ma non per screditare loro però parla di comunque i discorsi, le credenze, la mentalità era un po' diversa da uhm, dalla mia ecco, era un po' lontana dalla mia ecco. Era più la generazione di mio padre e
No, assolutamente. Sì, sì, capisco. Poi chiaramente senza necessariamente giudicare negativamente, però ovviamente tra sai ci sono differenze generazionali che effettivamente, sul posto di lavoro poi, se sei l'unico di una determinata generazione può può diventare uhm, può diventare difficile. E e quindi ti sembra anche di allinearti a livello di valori, immagino con i tuoi nuovi colleghi. Ti senti anche capito da questo punto di vista?
Quindi Assolutamente. Sì. Certo. Sì. Certo. Assolutamente sì. Sai, mhmm, comunque sono miei coetanei, addirittura la la maggior parte sono più giovani di me, quindi, uhm, mi trovo molto me molto molto bene con loro. Poi hanno più pazienza, sai, sono sono giovani, quindi ne non hanno magari 20-30 anni di lavoro usurante alle spalle, quindi <chuckles> esatto. Esatto. C'è molto più relax sotto questo punto di vista. Non c'è quella senso di urgenza costante e i tra l'altro ingiustificato nella maggior parte dei posti, perché si ha sempre questa urgenza in realtà inutile, perché
Sì, devono ancora devono ancora entrare, in quella fase rancorosa della della vita, mettiamola così. Vedi, venivi da un ambiente dove veniva richiesta una grande performatività anche a livello proprio di di tempo.
Asso Sì, ma inutilmente, perché non serviva. <chuckles>
Non quindi non ti sentivi neanche utile in un certo senso a qualco
Sì, sì, c'era questa pressione ingiustificata e questa veramente non non
Ma c'è stato un momento, in cui hai capito che effettivamente era ingiustificata questa pressione? Cioè all'inizio effettivamente tu ci g gio stavi a questo gioco, immagino?
Sì, sì, in più. No, in realtà mi sono stati aperti gli occhi dai colleghi più anziani, diciamo, d di un certo schieramento, perché poi sai che si creano gli schieramenti. Diciamo i più "saggi”, tra virgolette, mi avevano aperto gli occhi fin da subito su questa cosa, dicendo che, ehm, poi altri colleghi che avevano sempre questa fretta, in realtà, era ingiustificato ed era totalmente inutile. Lo facevano un po' per farsi vedere, un po' per mantenere quel quel controllo là sui su chi potevano e po era tutta una strategia, ecco, faceva parte un po' di una strategia.
<chuckles> A ris Che però comunque non ti faceva sentire realizzato, perché non era una strategia finalizzata a chissà che cosa, se non appunto a al discorso che facevamo all'inizio, di semplicemente ritagliarsi la propria postazione, mettiamola così.
No. <chuckles> Esatto. Eh anche, assolutamente sì, poi si si ricollega lì.
Ma senti, mi viene in mente una cosa da chiederti a questo punto. C'è invece qualcosa della tua, tra virgolette, “vecchia vita”, dai, vecchia mentalità, che invece pensi di esserti comunque portato appresso e che perché magari ti ti era utile, o che in realtà hai ancora con te e che di cui vorresti liberarti? Dimmi fammi capir
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Mah, in realtà una qualità che mi sono portato dietro è il fatto di, ehm, viversi il lavoro con leggerezza, ecco questa è una, uhm alcuni miei colleghi me l'hanno ins me l'hanno passata, perché noto che, mhmm, i ragazzi con cui lavoro, spesso e volentieri, uhm
Mhm.
Ti stressano troppo su determina perché io faccio un lavoro un po' complesso, sono uno sviluppatore, e a volte, uhm, il co
Mh-mh. In realtà è s e in genere è considerato stressante come lavoro, stai sempre lì a
Esatto, è un spesso e volentieri 9 volte su 10 ci sono problemi con il codice, e queste persone si uhm, si strappano i capelli per cer
Come quel meme famoso del russo che che davanti e suda e non riesce a
<chuckles> Esatto, bravissimo. Io invece ho imparato dai miei colleghi a vivermela con leggerezza questa cosa, ho detto, uhm: "Ragazzi si fa quello che si può, dico sempre, non vi uccidete, non vi massacrate su 'sta cosa. La soluzione la troveremo, però non vi am"
Tu invece sei più chill. <chuckles> Eh, beh. Eh, v è bello però vedere che effettivamente ti sei portato anche qualcosa di positivo dalla dalla tua vecchia esperienza, come dicevamo all'inizio, quello che non ti uccide ti fortifica e e addirittura è meglio se ti trovi qualcosa in più. Va bene, mi ha fatto molto piacere farci questa chiacchierata e niente, ehm, adesso ti devo salutare e ci sentiamo presto.
Sì. Assolutamente. Esatto. Proprio così. Anche a me ha fatto molto piacere, e ti auguro una buona serata.